Halo. Selamat pagi, nih, Mas. Iya, gimana, nih, kabarnya, nih, hari ini, nih? <clears throat>
Heeh, halo, iya. Heeh, alhamdulillah sehat, heeh, gimana Masnya?
Betul, ya. Oh, ya, kabarku juga sehat, nih, Mas, ya, baik. <clears throat> Maaf maaf. Apalagi kan kita kan, eee, ini, ya, kadang-kadang kan kalau se pagi-pagi kayak begini, eee, sukanya nonton berita, gitu, ya, lihat-lihat berita atau pun informasi yang terbaru, nih, update hari ini kayak gimana, gitu. Nah, namun kan karena banyaknya berita online, gitu, ya, kadang-kadang kan mencari berita yang terpercaya aja itu kan agak sulit, ya, gitu. Kita harus effort juga untuk lihat apa, sih, nih, yang apa namanya, terpercaya, bener nggak, gitu. Karena kan banyak sekali hoaks yang beredar, gitu, ya, bahkan kita nggak tau, nih, benar apa salahnya, seperti itu. Makanya memang harus, sih, kita, ya, mencari atau mengkonsumsi hanya berita yang terpercaya. Kalau a menurut aku, sih, kayak begitu, sih, Mas.
Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Mhm mhm. Heeh heeh heeh. Iya iya iya iya. Heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Mhm mhm. Mhm. Hm Iya iya, betul betul, Mas, jadi emang, eee, kita coba aja, eee, misalnya cari yang, eee, paling dasar itu, ya, eee, selalu bersikap, eee, kritis dan emang tidak langsung percaya, gitu, loh, eee, sebelum emang, eee, membagikan atau menyimpulkan berita, ya, yang pastinya. Eee, kita, tuh, emang perlu recheck lah siapa yang menerbitkan berita tersebut. Terus, eee, apakah sumber, eee, apakah sumbernya itu udah jelas atau belum, heeh. Dan emang biasanya hal yang lain, tuh, kita coba cek lah ke beberapa portal berita lain. Apakah portal berita lain juga me memberikan, eee, berita yang sama atau enggak. Kalau misalnya, eee, mereka ngasih, eee, berita yang emang sama
Iya. Mhm. Ya. Oke, betul. Mmm. Iya iya iya, betul betul.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 betul. Heeh. Iya iya, betul betul. Heeh, betul, iya, betul banget, Mas, gitu, ya. Ah, makanya kalau untuk mengecek, gitu, ya, berita ini bisa dipercaya apa enggak, kalau aku lihat medianya ini kredibel atau enggak. Kadang-kadang kan sekarang
Berarti, ya, emang betul-betul kejadian, gitu, loh. Heeh heeh. Nah, itu dia, betul, Mas.
banyak banget media yang, ya, udah karena gampang, ya, bikin website itu m murah, gitu, ya, mereka, ya, cepet aja gitu bikin <clears throat> apa namanya, kantor berita dadakan lah istilahnya, kayak gitu. Terus juga, eee, kalau kita lihat juga dari segi bahasanya juga kadang-kadang kok cuman kayak apa namanya ChatGPT, gitu, hasil apa, generate dari ChatGPT. Nah, itu biasanya kurang bisa dipercaya, gitu. Kalau aku memang kalau untuk berita itu selalu lihat, di-compare dengan ini, media-media, eee, yang sudah nasional, gitu, ya, jadi kita bisa ngelihat, tuh, bahwa, oh, ini, nih, media ini bisa dipercaya, gitu, terus juga kredibel, ah, me sumber apa, narasumbernya juga jelas, penulisannya juga lengkap. Nah, <chuckles> kalau cuma sepotong-sepotong kayaknya, aduh, itu lebih lebih tidak bisa dipercaya itu karena kan enggak jelas informasinya, kayak gitu. Kalau Masnya gimana, tuh, menurut Masnya? Mhm.
Heeh heeh heeh. Heeh heeh, nah. <chuckles> Hooh hooh. Betul. Heeh heeh. Heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Mhm mhm mhm. Iya iya iya iya iya. <chuckles> Heeh heeh. Iya iya, betul Mas. Eee, <clears throat> jadi emang menanggapi yang Mas, eee, itu, ya, emang redaksi itu kayak emang penting banget, gitu, loh. Pilihan kata, terus, eee, apalagi, ya, eee, penyusunan kalimat, terus, eee, mereka, biasnya ke mana, itu emang penting banget ketika, eee, kita bisa menentukan laj si berita itu, tuh, bisa bener-bener kita percaya atau enggak, gitu.
Iya. Iya, bener. Iya. Nah, kayak gitu, ya. Iya, betul. Iya, bener banget, gitu, ya. Kan, eee, apa namanya, ya, banyak lah namanya cerita palsu, gitu, ya, yang sangat mudah sekarang untuk dibuat ha hari ini, gitu, karena teknologi yang sudah bisa kita akses dengan mudah, gitu, a aplikasi pembuat berita juga banyak, kayak gitu. Makanya, nih, eee, kalau aku, sih, caranya selalu compare, gitu, ya, membandingkan, eee, berita yang satu dengan media yang lain, gitu, eee eee, untuk memastikan, nih, berita ini benar atau enggak, gitu. Atau misalnya kalau, eee, berita ini terkait pemerintah, ya, cek langsung di website, eee, instansi terkaitnya, gitu, jangan sampai kita, eee, enggak ngecek, gitu, karena kan
Iya.
nanti enggak tau kita, ini berita a asli apa enggak. Kayak gitu, sih, caranya, sih, Mas, kayak gitu. Mhm. Ya.
Iya iya iya. Betul betul betul betul. Betul betul. Tapi kalau misalnya untuk ngelihat, nih, Mas, ya, eee, kan emang banyak ini, ya, banyak redaksi, gitu, banyak berita lah tadi, betul yang kata Mas. Tapi kalau misalnya kita pengen, eee, tau, nih, eee, ciri-ciri berita yang emang bisa dipercaya atau misalnya media yang bisa dipercaya, gitu, loh. Eee, menurut apa sih menurut Mas, tuh, cita-cit eee, mis ciri-cirinya, tuh, apa, sih? Yang emang lebih lebih ini lah, lebih-lebih kredibel, gitu, loh.
Mmm. Iya, bener banget. M Iya. Eh. Heeh. Iya. Iya. Oke, ya, paling gampang sih ini, Kak, apa namanya, penulisan, gitu, ya. Penulis secara menulisnya, tuh, kelihatan kok, terasa banget antara media yang abal-abal, ya, dengan media yang kredibel, gitu, karena, eee, biasanya kan mereka punya keterbatasan kemampuan untuk menulis, untuk membuat, eee, artikel, makanya sering banget, tuh, mereka secara bahasa, tuh, kurang. Terus informasinya cuma separuh-separuh, gitu, separuh-separuh. Heeh, sedikit-sedikit doang yang ditampilkan, kayak gitu. Kalau menurut Masnya, nih, mung eee
Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Nah, itu dia, separo. <hiccups> Heeh.
gimana, sih, caranya memastikan, gitu, ya, kalau berita, yang Masnya, nih, baca atau dengar itu bener, gitu?
Mhm. Baca. Mmm. Kalau mau memastikan, sih, kayak emang, eee, kita coba, eee, cek dulu media mana yang emang nge-share, gitu, itu satu. Terus, eee, kalau yang lainnya, tuh, lebih ke ini sih, Mas, kayak kita, eee, misalnya di beritanya itu dia, tuh, nyebutin nyebutin sumber nggak. Atau misalnya, eee, siapa yang emang, eee, melaporkan har tersebut. Atau misalnya kalau ada artikel, artikel tentang kesehatan, eee, mereka referensinya dari mana, gitu, itu harus dicek banget.
Ada nggak caranya, tuh? Heeh. Oke. Ya ya ya. Ya ya. Eh. He Heeh. Iya iya. Heeh, betul betul betul.
Dan apa, ya, kalau misalnya untuk yang lain itu, eee, pastinya, ya, bahasanya netral, gitu, nggak provokatif, eee, terus bisa di, mmm, apa, tidak menyangkut emosional juga, gitu, loh.
Iya iya. Heeh, betul banget, tuh, gitu, ya. Makanya kalau mhm.
Soalnya kan kalau beberapa ini, ya, beberapa media, tuh, emang maksain banget. Eee, soalnya mungkin buat buat engagement mereka juga. Jadi pakai bahasanya, tuh, ya, emang beda dan, eee, tidak sesuai dengan, eee, etika di media, gitu, loh.
Iya. Mhm. Nah. Betul, apalagi kalau yang clickbait-nya, tuh, nggak nyambung dengan isi berita, gitu, judulnya, tuh. Kadang-kadang judulnya bener-bener fenomenal, gitu, waduh, gitu ya, membuat orang tertarik banget. Begitu kita baca, ya ya emang biasa aja, nggak ada apa-apanya, gitu, nggak nggak terlalu ini, menarik juga, gitu. Nah, berarti, tuh, kalau menurut aku, sih, eee, yang seperti itu kurang bisa dipercaya, gitu. Terus juga biasanya juga harus menyantumkan narasumber, gitu. Jangan asal-asalan, kadang-kadang kan misalnya kayak berita bola, dia mencantumkan, eee, sumber FIFA, gitu, ya, atau sumber, eee, PSSI, gitu. Nah, itu baru bisa bisa mempercayai, gitu, ya, karena kan dia sudah berani-berani untuk, eee, membawa nama sebuah instansi. Nah, pastinya, tuh
<chuckles> Iya iya iya. Mhm. Mhm mhm. Nah, itu dia. Heeh heeh heeh. Mhm mhm. Sumbernya langsung, ya, Mas, ya?
Heeh, pastinya, tuh, dia berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia tulis, gitu, karena kan gampang kalau udah ditulis kayak gitu kalau salah ek eee, gampang dituntut sama ini, ya, pemilik beritanya, kayak gitu, sih. Heeh.
Mhm. <chuckles> Iya iya, betul betul, Mas. Heeh heeh, heeh.
Ya ya, kalau ka Kakak pernah nggak ini, apa eee, tertipu sama berita palsu itu, pe punya pengalaman nggak, tuh, kayak gitu?
Hmm. Kalau tertipu pernah banget, kayak emang, eee, dulu, ya, Mas, ya. Nah, waktu awal-awal emang suka main sosial media banget lah, kalau sekarang udah berkurang, gitu. Eee, dulu itu pernah, eee, kiri dapet kiriman dari di gup eee, grup WhatsApp tentang larangan makanan, eee, larang memakan makanan tertentu karena bisa menyebabkan penyakit parah, gitu, ya.
Oke. Heeh. Iya iya, betul. Mmm. Mmm. Mmm. Oh, iya, betul banget, heeh.
Saya lupa, sih, makanannya apa, tapi emang pokoknya di situ, tuh, disebutin aja kalau misalnya kita makan itu, tuh, kita dap jadi sakit, eee, parah, gitu, loh. Nah, beritanya <clears throat> beritanya itu emang disertai dengan gambar yang emang betul-betul meyakinkan, misalnya di situ kan, eee, saya, tuh, langsung percaya dan emang, eee, sempet cerita juga ke beberapa orang, gitu, setelah emang dapat kiriman tersebut, gitu. Tapi setelah saya cek, gitu, ternyata itu, tuh, hoaks dan pokoknya berita bohong, deh, eee, misalnya riset bohong, gitu, yang emang udah langsung, eee, apa, yang udah dibantah oleh dokter, eee, sama situs-situs resmi yang pada saat itu, tuh, emang karena viral gitu, jadinya kita pun emang coba berusaha untuk meyakinkan, eee, ah, ke diri sendiri juga mhm.
Mmm. Mmm. Iya, betul. Mmm. Iya iya iya iya. Heeh, betul betul. Oke, betul banget. Mhm. Ya. Heeh, betul banget, iya iya iya iya.
<hiccups> Terus, ya, emang, rasanya kayak emang malu. <hiccups>
Heeh, betul betul.
Malu sama kesel juga, gitu, karena ternyata mudah banget gitu, loh, dipengaruhi kalau misalnya kita nggak cek ulang, gitu
Ah, iya. <chuckles> Iya, bener banget, tuh, gitu.
Sama si redaksinya, tuh, penulisnya, tuh, emang kayak emang meyakinkan banget, heeh. Gitu, da jadi kayak kita, tuh, kayak ke gus kesugesti, gitu, loh, Mas.
Hmm. Bagus, ya, mmm. Heeh, betul betul betul.
Sugesti, heeh. Jadinya, "Wah, ini udah makan ini, nih, gimana, nih, gimana dong?" Gitu, jadinya kalau pas emang kita, eee, apa, tidak ini, ya, tidak ngecek ulang, ternyata emang jadi, eee, pisau, gitu, buat kita juga, gitu. Heeh, kalau misalnya untuk Masnya sendiri, pernahkah misalnya untuk kasus seperti itu?
Mmm. Iya, betul, apalagi ka Nah, sebenarnya kebu nggak bukan aku secara langsung, sih, tapi mungkin kan keluarga gitu, ya, apalagi, eee, jaman-jaman COVID-19, tuh. Nah, hah, itu kan ada momen ketika, eee, ada berita bahwa vaksin ini tidak halal, gitu, ya, ada, tuh, eee, karena mengandung apa, mengandung babi apa mengandung apa itu dulu, tuh, nah, itu kan iya, betul. Jadi banyak, tuh, orang yang percaya juga, gitu, ya. Pe wa akhirnya menolak untuk divaksin, seperti itu, eee, katanya, oh, ada chip dari apa, Bill Gates, gitu, untuk mengawasi kita. Iya, mungkin ada, cuma kan, eee, ini, ya, apa namanya, kita juga nggak tau pasti, ah, bagaimana itu, apakah teknologi udah ada atau apa, ya, jadi heeh, seperti itu kan banyak, tuh, orang yang menolak divaksin karena, eee, berita-berita palsu itu. Akhirnya kan lebih sulit untuk menangani pandemi ketika orang nggak pada mau divaksin, ya, seperti itu. Heeh, makanya memang itu bahaya banget ketika kita nggak bisa cross-check atau nggak punya kemampuan untuk mengecek langsung, gitu. Padahal kayak kemarin kasusnya COVID, baik pemerintah, baik itu apa, perusahaan ininya, apa, farmasinya sudah mengatakan bahwa ini aman, tidak ada apa namanya, eee, dari elit global, seperti itu, nggak ada, kayak gitu. Kalau Masnya sendiri a pernah nggak, eee iya, mengalami hal lain kayak misalnya, eee, bagaimana, nih, peran media sosial dalam menyebarkan berita yang positif atau negatif, kayak gitu, menurut Masnya gimana, tuh?
Mhm. Mhm. Iya iya iya iya iya, itu dulu, ya, waktu COVID itu, ya? Mmm. Mhm mhm. <chuckles> Ah, iya. Heeh. Wah, heeh. Mhm, hmm. Iya iya, betul betul, Mas. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Iya ya, betul betul betul. Mhm mhm mhm. Mmm. Heeh heeh. Sebenernya, sih, media sosial, tuh, ya, emang punya dua sisi juga, sih, Mas, kalau media sosial, tuh. Eee, di satu sisi mereka, tuh, emang sangat positif, ya, karena ngebantu informasi, tuh, menyebar cepat, gitu, loh. E e apalagi kalau misalnya apalagi saat bencana atau kondisi darurat, itu kan emang kalau pas kondisi darurat, tuh, kita emang harus benar-benar bergerak cepat, ya. Heeh. Tapi di sisi lain, ya, eee, tapi di sisi lain karena semua orang, tuh, bisa jadi "penyebar berita" dalam tanda kutip. Maka banyak informasi yang, eee, emang belum tentu bener, itu juga itu tersebar luas. Misalnya kayak berita, eee, gunung meletus, emang, tuh, semua media, tuh, nyebarin, pokoknya semua ini gunung meletus lana eee, terus warga-warga mengungsi, terus ada orang lain yang emang ngeposting gitu. <clears throat> Ngeposting atau bikin video. <clears throat> Misalnya bikin video, eee, dari dari video-video lama terus diposting lagi terus, eee, dengan narasi korban yang memang sekian, sekian, sekian, padahal emang di situ, tuh, kayaknya emang nggak terverifikasi betulnya, gitu, itu datang dari orang lain yang emang jadi kayak mereka itu ber berperan atau misalnya bohong-bohongan, main, eee, ini, gitu, berita-beritaan, gitu, loh. <chuckles> Terus kita bilang, ya.
Perannya media sosial, gitu, untuk penyebaran berita. Oke, betul. Iya. Mhm. Iya iya iya, betul. Oh, iya iya, betul banget, sih, mhm. Iya, ya ya ya. Iya, betul betul. Mhm. Iya, betul banget, tuh. Nah, <chuckles> itu dia. Heeh. Heeh. Eh. Iya iya iya, betul. Iya iya, betul betul betul. Iya, bener banget itu, makanya kan memang harus itu, ya, kita, tuh, ya, media sosial, tuh, cepat banget karena gampang, ya, cuman se satu kali klik, eee, bagikan bagikan, gitu, kan, itu langsung tersebar, tuh, berita. Walaupun kadang-kadang yang membagikan juga tidak membaca, gitu. Memang cuman senang aja karena ada teknologi baru, dia senang untuk ini aja, tuh, apa namanya, eee, nge-share-nge-share-nya aja, berpartisipasi aja ibaratnya. tuh, pengen partisipatif aja, nih, untuk, eee, dalam bersosial, gitu. Jadi akhirnya, ya, udah, disebarkan tanpa kendali, akhirnya banyak, tuh, berita positif atau pun negatif yang cepat banget ber viral kayak gitu. Kalau yang positif tentu membantu, gitu, kayak UMKM, gitu, ya, atau, eee, tempat makan tiba-tiba viral, wah, orang dateng rame, gitu, kan. Ah hah, itu kan positif, gitu, ya, tapi kalau yang negatif, sih, juga ada, tuh, ketika apa, ada di-review, misalnya media, eee, YouTuber atau apa gitu, me-review jelek tentang suatu tempat, gitu, wah, itu pasti ininya juga orang-orang pada menjauhi tempat itu kan, seperti itu, Mas. Kalau menurut aku, sih, kayak gitu. Mhm.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm he Mhm. Hmm. Mhm mhm. Hmm. Iya iya, betul betul betul, heeh. Dan, ya, <coughs> emang harus di hati-hati banget, sih. Kita, ya, dalam ini, dalam, mmm, me melihat atau misalnya membaca, eee s berita di sosial media gitu, loh.
Iya. Heeh. Iya iya iya iya. Heeh.
Heeh, jadinya pokoknya kita pun harus selektif, gitu, jangan langsung share-share gitu. Apa yang kita lihat, gitu, loh. Mhm, ya, thank you banget, ya, Mas, obrolannya, yuk.
Heeh, betul be Iya iya iya iya, betul betul betul. Iya, memang iya, betul banget, ini penting banget, nih, Mas, heeh. Makasih banyak, loh. Selamat pagi, ya. Selamat pagi, dadah.
Sampai ketemu lagi. Mmm. Selamat pagi.